อ๋อ
กลัวจะไป อา กลัวจะไปทำอะไรแผลง ๆ แปลก ๆ อย่างเงี้ยค่ะ อืม บางคนอาจจะปลดพลัง ใช่ <chuckles> ค่ะ ก็แผลง ๆ เออ แผลงๆ แปลก ๆ แต่อันเนี้ยก็คือ ที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะคะ ก็ ก็อาจจะแบบเด็กโตขึ้นมานิดหนึ่ง คือ เอ่อ ลูกสาวอะค่ะ เขาปวดท้อง ปวดท้องอีกแล้ว คนบ้านเนี้ยปวดท้องบ่อยมาก แล้วก็
อืม เดี๋ยวนะ อะไรแผลง ๆ แปลก ๆ นี่มายังไงอีกครับเนี่ยทีเนี้ย? คืออะไร? <chuckles> อืม เออ ปวดท้องเก่งจังเลย <chuckles>
ปวดท้องเก่งอะ อาจจะแบบ เออ ระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีอะ ทั้ง ทั้งพี่ทั้งน้องอะนะคะ แล้วทีเนี้ยคุณย่าน่ะเขาไปแอบทำอะไรบางอย่างในห้องครัว อา เราก็ไปแอบส่อง คุณคะเขาทำสูตรสมุนไพรของเขาเองค่ะ สูตรของเขาอะ เออ ใครจะไปกล้าให้ลูกกินอะ ค่ะ เออ ก็ ก็เอา คุณรู้ไหมส่วนผสมอะไรบ้าง เออ เขาเอาแบบ เขาเอานมสดนะใส่ ใส่น้ำมะนาว แล้วเขาก็บอกว่า "เติมเหล้าขาวไปนิดหนึ่ง" คุณกล้าให้ลูกคุณกินหรือเปล่า? เราก็ไม่กล้า
อืม <chuckles> อ๋อง <chuckles> เดี๋ยว อ้าว แล้วนี่อันนี้ อันนั้น ตอนนั้น ตอนนั้นเรายัง เรายัง อ เรา เรา เรา เราพอเห็นได้ไหม เออ ๆ อยากถามเหมือนกันว่าเขาใส่อะไรเข้าไป บ้าง? หือ โธ่ <laughs> เดี๋ยวนะ นมสด นมสดกับน้ำมะนาว มันก็แยกตะกอนกัน แล้วนมกับเหล้ามันก็แยกกันไม่ใช่เหรอ? มันจะแยกตะกอนนี่
ใช่ ใช่ ถูก ใช่ค่ะ ใช่ มันแยกตะกอนกัน แล้วเขา เออ เขา ไม่รู้ว่าเขาไปเอา ห เอ่อ แบบสูตรมาจากไหน เขาบอก "กินเลย หาย" ดิฉันก็กลัวลูกจะหายไปจาก โลกนี้ ไม่ไหว ก็เลย เออ ต้อง ต้องทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่า "โอ้ คุณย่า คุณย่าทานไปเลยนะคะ แต่หลานตัวเล็กอยู่ ขอ ขอไว้ ก่อน เดี๋ยวหลานโตค่อยให้ลองนะคะ" อะไรอย่างเงี้ย ก็หาวิธี อือ
โอ้โฮ อือฮึ หายแน่นอนครับ อืม อืม เออ <chuckles> เออ ให้เขาลองแยก ลองแยกกันก็ได้ เออ ก็สนุกดีครับ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณครับ เดี๋ยวมีโอกาสคุยกันใหม่ ครับ
ค่ะ